D'accord. Bah, écoute, déjà, je suis dé je suis désolée d'entendre ça et que la situation, heu, finalement, te te dérange et heu et que ce soit problématique, pour toi. Ouais. Je suis je suis vraiment désolée, enfin, surtout dans un contexte de travail, heu, c'est c'est jamais facile. Hem, pou pour un bon, pour un peu mieux, heu, comprendre la situation, heu, donc, toi, tu me dis que ça faisait 2 ans, 2 ans et demi que que tu travailles pour cette mairie, c'est ça?
Ouais. C'est ça. Ça fait 2- 2 ans et demi, heu et puis, en fait, heu, ils m'ont énormément demandé de de faire des des remplacements et heu, bon, c'est quelque chose que j'ai accepté. Parce que, voilà, c'est aussi mes mes mes débuts, heu, dans dans cette mairie. Donc, forcément, heu, il faut faut un petit peu prouver. Donc, heu et puis, c'est normal que b enfin, pour moi, je trouve que c'est normal que ceux qui arrivent, ils font beaucoup de remplacements. Après, heu, le le problème c'est que, voilà, maintenant, ça fait 2 ans et demi. Donc, déjà, ça fait un peu plus longtemps que je suis, heu, je suis dans dans cette mairie et en fait, je je constate que moi, en fait, heu, alors, pas tous, hein, mais 80- 80 % des remplacements, en fait, c'est tout le temps moi qui qui les a fait et heu, derrière, il y a jamais eu de de reconnaissance, heu, spécifique, heu, à ça. Donc, heu, en fait, au bout d'un moment, bah, j'ai dit, heu: «J'ai j'ai un peu l'impression d'être pris pour, heu, le le bouche-trou, on va dire» et du coup, maintenant, j'ai j'ai décidé de de dire: «Stop», quoi.
Mouais. N ouais. Mmh mh. Mouais. Mmh mh. Bien sûr. Ouais. Ouais. On te demande à toi. Mmh. Mmh mh. Tu as dit: «Stop», quoi. Ouais. Bah, oui, c'est compréhensible. Bah, oui, oui. Non, mais, te de alors, franchement, ta situation enfin, c'est tout à fait compréhensible, heu. Si tu me dis qu'on te demande à toi de gérer, heu, au moins 80 % des remplacements, il y a de quoi, effectivement, au bout d'un moment, heu heu, questionner un peu la chose, hem. Est-ce que tu dirais qu'il y a quand même, heu, possibilité, en vrai, que d'autres personnes se chargent de ces remplacements? Ou, heu enfin, oui, ou, heu ou, heu, ou pas du tout et donc, on comprendrait un peu mieux, finalement, qu'on te demande vraiment qu'à toi? Enfin comment ça se passe concrètement, tu sais, au niveau effectif et cetera?
Ah au au niveau effectif, en fait, heu, il y en il y en a, ils font jamais de remplacement. Alors qu'en soi, ils peuvent, heu, faire du du remplacement. Il y a il y a pas de problème. Mais, heu, en fait, ils veulent, heu, ils disons qu'ils sont un peu, heu, protégés, on va dire, par cette personne qui gère, heu, les les remplacements parce que, voilà, c'est leur pote et du coup, ils ils, voilà, ils essayent de de s'arranger entre eux et en fait, du coup, ouais, c'est c'est moi qu'ils utilisent, heu, comme, heu, comme bouche-trou et ouais, s enfin enfin, j'en ai marre, du coup. J'en j'en ai parlé avec celle, heu, qui qui s'occupe de ça et heu, elle m'a dit: «Ouais, mais non, mais aussi, il faut que tu sois compréhensif, donc j'ai pas d'autres solutions, tatati tatata». Elle m'a sorti un un bon discours. Mais, heu, moi, en fait, justement, quand elle m'a dit: «J'ai pas d'autres solutions», bah, je vais lui proposer plein d'autres solutions et heu, bah, au final, elle a continué à dire: «Oui, heu, finalement, tu as été le seul, tatati tatata, qui peut faire ça, tatati tatata» et
D'accord. Mmh mh mh. D'accord. Mmh mh. Mmh. Bah, oui. Mmh. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, alors que toi, tu tu penses que c'est d d'une part, pas vrai et en plus, heu, finalement, totalement injuste pour toi, c'est ça?